Какой сериал ты мог бы перемс пересматривать бесконечно?
Ой, как у всь любой, наверно, женщины, у меня, а, тоже есть такая зависимость от сериалов. Особенно, э, когда ты всех там уложишь спать, и это такое некое время для себя расслабиться. Но мой самый любимый сериал- это "Секс в большом городе".
Мгм. Вау! <laughs> Ну я, насколько известно, э, этот сериал смотрели многие. А что именно вот тебя, э, ну прямо затягивает, э, в то, чтобы посмотреть еще и еще раз этот, э, сериал?
<laughs> Мгм. Ну, на наверно, начну с самого начала, что я его, э, смотрела в студенческие годы, и я его начала смотреть на английском языке. А, вот первые а, первые сезоны, потому что я хотела <grunts> улучшить свой английский, выучить английский, а там, в принципе, разгово а ну там вообще разговорный английский, во-первых. И он нен я не могу сказать вам, что он так а какой-то высокопарный и очень научный, э, сериал, поэтому темы очень бытовые. И поэтому для изучения языка он такой, ну в тот момент для меня был очень интересный и легкий. Поэтому я вот начала его смотреть просто с с тем, чтобы в ну, <grunts> с начать учить язык.
У. Ага. А что там, а, очень легкие фразы, которые, ну, они медленно проговаривались, показывали субтитры, или вот как можно изучать, э, а, по фильму, э, если там быстро субтитры идут, быстро разговаривают люди?
Мгм. Ну, я смотрела, конечно же, э, в записях, э, и с субтитрами. Поэтому, если где-то что-то я не понимала, я останавливала, выписывала себе это слово, потом в словарике переводила его, а, записывала, естественно, перевод, а потом я заучивала эти слова. То есть у меня вот такой вот был, а, поэтапный <tsk> просмотр. А потом еще бывало, что вот сначала я смотрела серию на английском, а потом эту же серию я пересматривала на русском. Или делала наоборот- сначала пересматривала на русском, а потом на английском. То есть у меня так б эт Мгм.
Ага. То есть то есть получается, что, а, совмещала полезное с приятным?
Да, но и потом, как бы, почему, м, вообще начала смотреть- потому что меня зацепило название. Очень такое, ну, интригующее, знаешь, там "Секс в большом городе" и та <laughs> и тогда Нью-Йорк. Ага.
А, ну да, ну да. <laughs> Слушай, ну, а слушай, ну а у тебя вот есть какая-то там любимая серия, потому что сериал-то, на самом деле, а, там очень много серий. Вот есть у тебя какая-то любимая серия или, может быть, там вот какая-то любимая сцена, которая тебе вот, а, ну очень понравилась?
Мгм. Мгм. Он действительно там, э, 6 сезонов. И, кстати, сейчас его уже тоже пересняли, э, "Секс в большом городе". Есть уже новые переснятые, и уже у нового переснятого есть 3 сезона. Но я их ещё, кстати, не смотрела. <chuckles> Надо будет.
О! Очень интересно! Мгм. А, слушай, ну, а вот ты смотришь этот фильм обычно как вот сама? Или <clears throat> тебе комфортнее, вернее, э, с большим интересом смотришь, когда ты находишься сама, или ты с семьей это просматриваешь, или, может быть, с подружками?
Да, э, да. <chuckles> Точно не семья, точно не семья, потому что там очень много таких очень много очень интимных сцен. А, и там много голых же и голых сцен тоже, поэтому, э, когда ребёнок рядом присутствует, конечно же, точно нет. И при муже я тоже не могу как-то его смотреть, поэтому для меня это, ам, когда я его пересматриваю, когда я абсолютно одна дома, и я в таком очень расслабленном состоянии, я могу там принимать ванну, например. То есть для меня это сериал, который такой для фона, но при этом он меня, может быть, расслабляет, потому что я его смотрела, когда была молодая, и какие-то он мне воспоминания тоже приятные приводит.
Точно не с ни Слушай, ну вот, я я я извиняюсь, что перебью тебя. Слушай, ну вот ты говоришь, что ты можешь смотреть бесконечно этот сериал. А, ну наверняка, значит, ты его смотрела не 1 и не 2 раза. А вот скажи, ты его смотрела с периодичностью в с разницей вот в какое время, год, 2? И менялось ли у тебя вот восприятие этого фильма?
Ну, кстати Ага.
И почему?
Мгм. Э, да, я, кстати, его вот, получается, смотрела, когда мне было 18-19 лет
Мгм.
ну, до 20, может, вот, то есть, когда вот именно был была в студенчестве. И там у меня было совершенно другое представление о героях, и я всё видела по-другому, и некоторые героях и я всё видела по-другому. И некоторые ге например, мне совершенно не нравилась Саманта, одна из главных героинь. Она меня раздражала, меня раздражала Шарлотта. Там я думала: "Боже, почему она"
А, почему? А, почему, чем?
<chuckles> Шарлотта, меня раздражала, потому что такая вся правильная, всё хочет, чтобы было, м, по полочкам. Но теперь, когда я уже стала сама взрослая, осознанная женщина, простите. Теперь меня уже Шарлотт не раздражает, потому что я сама превратилась в эту самую Шарлотту. <laughs>
Ага! <laughs> Вот видишь! Слушай, ну, а у тебя вот есть там какие-то вот такие излюбленные сценки, может быть, или серии, и почему они тебе понравились больше всего?
Мгм. Мгм, да, мне вот э, самое, наверное, такое в чём-то 1, что мне в голову пришло, и, наверно, это и, наверно, самое запоминающее, это когда, а, Кэрри получает контракт на свою книгу, и и она должна поехать в командировку в Лос-Анджелес, и она б берёт с собой, эм, кого она там взяла-то, С Саманту з взяла с собой. И они поехали в четырёхдневное путешествие на поезде. И, ну, мне это было интересно. Во-первых, посм на тот момент мне было интересно посмотреть на американские поезда. Конечно же, они отличались от российских. И там она встречает, э, своего Бига. И в 1 раз Биг узнаёт, на самом деле, о её чувствах, и что она испытывала, и как она страдала. И 1 раз, наверное, он проявил к ней какую-то эмпатию и какие-то живые эмоции. Ему наконец-то стало её жалко, потому что до этого он к ней относился очень плохо, постоянно её гнобил, там, бросал. Э, ну, такой был абьюзер, мне кажется.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, понятно. Слушай, ну вот, а просматривая вот этот сериал, ты наверняка очень многое подчеркнула для себя, наверное, что-то новое открыла. Например, в культуре, а, американской жизни было для тебя вот что-то новое в просмотре этого фильма, что ты, ну, для ц для себя подчеркнула, как бы, чтобы воспользоваться вот этим, а, ну, м я не знаю, какой-то частью культуры, а, для того, чтобы вот как-то внедрить ее в свою жизнь?
Мгм. Мгм. Ну, вот такое, что прям какие-то, э, культурные, э, моменты. Я вот не помню, чтобы я прям это внедряла в свою жизнь, но что я вот прям, почему мне ещё этот нравился сериал, и что мне нравилось оттуда черпать, это, э, мода, потому что там очень мно как Кэрри одевали, там круто, да. Это дизайнерша, женщина, которая находила ей одежду просто ви в винтажных секонд-хендах, и при этом могла её и какэ.
<clears throat> Мгм. О, как интересно. Хм!
Да, то есть она совмещала очень высокий люкс, там, типа Dior, Chanel, э, и и тому подобное, с очень с секонд-хендом. И для меня это еще было, а, такой, м, темой для вдохновения. То есть я смотрела на этих героинь, и там как-то, э, с сама там придумывала одежду, как бы вот так же, как они, одевалась. И мне казалось, что это так стильно, круто. Вот, наверное, если культу культу культурное, я такое вот прям американское культурное не почерпнула, но вот в сти в стиле, в фэшене, я у них очень много брала на тот момент, да.
<laughs> Слушай, ну вот, а, насколько люди, вот, говорят, да, что американская мода, она вообще отличается от на от европейской, и очень сильно, что люди в Америке одеваются более про э, просто, э, э, не заморачиваются на каких-то брендах, ну, за исключением, конечно, голливудских звезд. А, а ты говоришь, что ты, наоборот, там подчеркнула, э, какой-то вот, э, стиль одежды другой и стала как бы это, а, под себя применять. А. Как ты считаешь, э, что мода там идет впереди, чем европейская?
Мгм. Да. Нет, я думаю, что именно просто в этом, э, сериале очень Очень очень много, а, уделяли внимания вот моде, красоте, одежде. И поэтому, конечно, там в Нью-Йорке, так как одеваются в этом сериале, в Нью-Йорке, настоящие, реа в нереальном Нью-Йорке так никто не одевается. В Нью-Йорке, если тэ посмотреть, э, обычного человека, они почти все, а, в кроссовках ходят, потому что там очень много надо ходить пешком, там метро, это все лестницы бесконечные, э, то в фильме они все ходили на каблуках, красивых, а, платьях, а, с суперскими сумками. А. Поэтому фильм этот да, поэтом поэтому это был не типичный американский, наверное, сериал. <chuckles>
Мгм. <chuckles> А, слушай, ну вот, а что ты для себя лично подчеркнула вот в этом, а, сериале? Вот чему он тебя научил или на что он тебя сподвиг, или чем он тя вдохновил?
Мгм. Мгм. Ну, наверно, а, самое интересное и вообще, почему этот фильм, этот сериал стал культовым, да, и до сих пор его, а, даже поколение Альфа, кстати, начи начало его пересматривать, э, почему он таким стал популярным, потому что он был про отношения, а, про отношения мужчины и женщины. А эта тема, мне кажется, она никогда не станет скучной, она буй всегда будут вопросы по этому, потому что мы не понимаем мужчин, мужчины не понимают нас, мы абсолютно разные, и, но при этом мы не можем друг без друга жить, да. Всё равно нужна эта мужская и женская энергия. Мы токо в балансе, наверно, в таком вот раскрываемся. И. Ага.
Мгм. Слушай, ну, й ну, я так поняла, что, а, фильм тебя, м, а, именно заинтересовал взаимоотношениями, как наверно, вот все в мире интересуются, да, вот? А мужчина, женщина, почему мышление у женщин такое, у мужчин абсолютно другое. Ну, а кто эс ась на сегодняшний день вот по, а, истечении времени, когда вот ты пересматривала этот сериал, а, кто из героев ближе по характеру вот тебе? Ты говоришь Шарлотта, да?
Мгм. Ну, сь в сейчас, да, сейчас получается Шарлотта, потому что я стала тоже такой правильной женой и правильной мамашей, там, я всё хочу, чтоб всё было правильно, чтоб была, а, полезная, вкусная еда, чтоб дом был чистый, э, вся углубилась в эту семейную жизнь. Хотя когда вот, э, в юности своей, да, когда я там была молодой девушкой, мне она казалась абсолютно скучной, я считала: "Господи, вот надо жить для себя, а не для какой-то там" Постоянно живешь токо для семьи. Но, конечно, эдэ с возрастом ты сама меняешься, наверно и. А, вот еще, знае э, вот самое интересное, кстати, про фильм. А до, э, до этого фильма я никогда, ну, я в очень такой
Мгм. <laughs> Ага.
патриархальной, наверно, очень традиционной семье выросла. Я никогда нь я может быть слышала, но я никогда не видела людей нетрадиционной ориентации. Я, конечно, знала, что существуют такие люди, но в жизни там, на улице, например, в моем маленьком городке, скорее всего, даже в моем окружении, наверняка, были такие люди, но это не было принято показывать. Это всё было, наверно, скрыто. И как бы я даже не догадывалась, что как они ся ведут, а, как они могут выглядеть. А в этом фильме было, э, даже 2 героя, а, нетрадиционной ориентации. Поэтому вот это, наверно, тоже было для меня таким неким, а, новаторством, наверно, чем-то таким Вау! А что, так можно было?
А. <clears throat> <clears throat> Мгм. Слушай, ну, вот мне интересно, у тебя после просмотра вот именно вот этих сюжетов, где ты видела героев нетрадиционной ориентации, у тебя поменялось к ним отношение? Вот что ты, э, какой ты вывод сделала для себя, например, по отношению к этим людям?
Ну у меня никогда не было к ним, а, какого-то такого предвзятого отношения. Б я потому что не совсем понимала до конца, что это. Но после фильма, наверно, вот, э, я поняла, что, ну, они такие родились. Это не их выбор. Э, они такие уже с детства, и они так себя чувствуют с детства. А, м, просто вот они другие. Мгм.
Мгм. Мгм. Ну. Они другие. Слушай, ну а вот что, а, м, какая серия тебе, например, или какой сезон больше всего понравился в этом фильме и почему?
М. <tsk> Так, по сезонам сейчас я попытаюсь вспомнить по сезонам. Но мне, наверно, ещё кроме, э, с э, кроме сериала ещё у них было 2 фильма, и вот, э, мне запомнился фильм 1, а, когда всё-таки они с Бигом, а, э, хотят пожениться, и он ее бросает возле алтаря. Это было очень эмоциональный эпизод. Да, но в конце они, конечно, помирятся, но <grunts> было тоже очень эмоционально. Вот это, наверно, самый такой запоминающий мне. Мгм.
Ой, как печально. Мгм. То есть, получается то, что, а, в оконцовке мы ожидаем, а оно вдруг, э, совершенно по-другому оказывается на самом деле. И, наверно, это делает этот сериал, а, таким захватывающим, и ты хочешь ещё дальше, дальше узнать, что же будет дальше, да?
<chuckles> Ну, скорее всего, да, и какой-то он жизненный, наверно, тоже. Мгм.
То есть актуальны на сегодняшний день, даже на сегодняшний, да?
До сих до сих пор, да, да. <chuckles>
Да. Слушай, ну интересно, спасибо тебе за беседу. Я думаю, что мы ещё сможем поболтать.
А тебе спасибо за такие интересные и глубокие вопросы.